<smacks lips> Huy, alam mo? 'Di ba malapit na 'yong ano, after, ah, siyempre 'di ba New Year then after that may susunod na celebration alam mo na Valentine's Day 'no. So, ako kasi yearly ang ginagawa ko pagka may okasyon, nagpi-print ako ng mga halimbawa mga greeting cards alam mo 'yon, pang Valentine's mga puso-puso alam mo yung mga something creative ba oo, mga s handicrafts ganyan I mean hindi naman totally handicrafts, ah, 'yong mga, ah, crafted, ah, stuff like 'yon nga, 'yong mga cards o kaya yung mga sinabing mga embosed na mga boxes para sa mang-gifts, tapos sa let's say 'yong mga Teddy Bear no na ilalagay mo sa plastic, ginagawa ko yun, lalagyan mo ng ribon kasi, ibinebenta ko, 'yon sa tindahan ko oo, ah, kasi pagka na-designan mo siya medyo naga nabibigyan mo ng magandang presyo compare sa kung wala siyang design, so hilig ko talaga 'yon, but then alam mo yung tipong siyempre ngayon kaha ah, katulad nitong nakaraan medyo nag-Pasko tapos, um, New Year darating, tapos bukas my God, meron kaming ano, Christmas party, na obligado akong umattend. So siyempre kakain yun ng oras no at least mga kung 'di man whole day is half day, and then sa Monday n sa Monday naman 'no, meron naman kami na Christmas party din, doon naman sa isang organization na kinabibilangan ko. So kumbaga, sunod-sunod yung gathering, yung event ganyan so full load ako tapos may New Year siyempre alam mo busy ka na naman pagpe-prepare din, afterwards may mga gawain pa, trabaho sa bahay, plus yung aking trabaho mismo. So kumbaga, hindi ko alam kung papaano ko ano, mai-sisingit ba 'yong gag 'yong gusto kong gawin na alam mo 'yan 'yong something na sining o 'yong pagka-malikhain ko gusto kong mai-express 'no, 'yong like 'yong ano, 'yong bang sabi ko nga no, ah, nag-dedesign ako ng mga stuff na gano'n at the same time siyempre may kasama 'yong mga poems, greetings, mga literary composition. Pero, sa dami kong ginagawa araw-araw, papaano ko kaya maisisingit 'yon?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, mahirap nga 'yan 'no kumbaga, maraming invitation, maraming ganap. Tapos, ah, kumbaga gusto mong, ah, gawin 'yung talagang pinaka-hobby mo or, ah, 'yung malikhaing gawain, hindi mo maisingit kasi hindi ka rin talaga makahindi sa mga nag-i-invite sa'yo. Pero matanong lang kita, ah, ilang minuto ba o oras 'yung karaniwang, ah, libreng araw-araw mo at anong klase 'yung, ah, malikhaing gawain na gusto mong pagtuunan bukod do'n sa sining na sinasabi mo kanina, wala na bang iba o talagang 'yun lang din talaga?
Well, actually 'yon lang naman ang hilig ko, gumawa ng mga tula, mga literary composition na, ah, minsan mga maiikling kuwento pero kalimitan mga tula at saka 'yong mga maliliit na composition nga kumbaga ano. Sa pagsulat kasi 'yong gusto ko, at the same time mahilig din akong mag-design, 'yon bang tipong magkaroon akong something na ano 'yong maga ma magagawa like katulad nung mga maliliit na basket, related sa, oo, mga ganiyan. Tapos card card card, pero gusto ko 'yung may mga design design, 'yung nagpa-puff-up, ganiyan, may butas butas 'yan, 'yan ang hilig ko talaga. Pero, regarding doon sa time na ano, libre ko araw-araw, kung tutuusin, halos wala naman talaga akong libre, ginagawan ko lang talaga ng paraan na kumbaga maisingit singit na let's say halimbawa pagkakatapos ng isang oras ko sa trabaho, tatayo ako, mamamahinga, pero 'yung pahinga kong 'yun, medyo nagkukutikutingting pa rin ako, which is not enough, kasi pag gumawa ka ng tula hindi mo 'yan kakayanin ng maaaring madali mo siyang magagawa kasi on the spot akong gumawa, pero ang matagal kasi 'yong editing. Papaano oo, 'yong halimbawa 'yong mga kasi bibilangin mo ilang syllables, taludturan, kailangan pare-parehas 'yon. Tapos 'yong thoughts, baka merong mas magandang words ano, gano'n 'no? Tapos 'yun namang sa crafting, siyempre titingnan mo kung wala bang medyo sabog-sabog na pagkakagupit, 'yung kulay ba, tama, so hindi kaya ng konting oras lang at saka kailangan dire-diretso siya kasi otherwise nasisira 'yung momentum do ng alam mo 'yan, 'yung, ah, excited na excited ka tapos titigil ka, nakakahan 'di ba, alam mo 'yun, parang nag nare-reduce 'yung 'yung intensity ng interest mo, gano'n.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. <chuckles> Mm. <chuckles> Oo, alam mo naiintindihan kita na talagang ah, gusto mong maging malikhain sa paggawa araw-araw, kaso nga lang ayan, ah, sunod-sunod 'yong invitation. Pero ano ba 'yang invitation na 'yan ngayon lang bang, ah, December 'yan magaganap or at talagang araw-araw na sa buhay mo? Next year ganyan din ba talaga sa after next year ganyan din pa talaga o ah, kumbaga seasonal lang din talaga?
Actually, seasonal lang naman siya yearly katulad niyong, actually ang aatenan ko kasi bukas is solo parent Christmas party, so yearly lang 'yan. Eh, ah, next year naman 'di na ako makaka-attend kasi 'di ba sa solo parent hanggang 22 lang 'yong anak mo ga-graduate ka na rin sa pagiging solo parent 'yon ang rule. And then 'yon namang isang ano sa organization, ah yearly din 'yon pero siyempre hangga't hindi dumadating 'yong next sa year hindi ko alam kung meron pa, kasi ang organization naman na minsan nabubuwag minsan pag busy hindi na rin nagagawa mga something like that, so seasonal din lang.
Mhm. Mhm. Oo, ah, siguro, ah, meron pa naman din talagang time, 'no? Ah, siguro mag-schedule ka ng, ah, maliit na oras, ah, kung hindi talaga kakayanin Ah, siguro pagpaliban mo muna ngayon na December or pagkatapos, ah, okey lang ba sa'yo 'yon na gawin siya next year?
Oh, ano kasi sa next year kasi 'di ba graduate na nga ako sa solo parent kasi lampas na ako do'n sa car criteria ng pagiging solo parents kasi binabase nila sa edad ng anak eh 22 na yung anak ko next year. So, hindi na ako solo parent kumbaga ito na yung last na mag-attend ako tsaka talagang ni-require talaga ako siyempre kumbaga may assignment kasi ako eh in-assign ako ng pagkain. So, hindi maaring hindi ako dadalo, ganiyan. Pero anyway 'no alam mo naisip ko siguro since yun namang isa kong trabaho yung side hustle ko ay flexible ang time. Siguro pwede akong mag-give up ng ilang oras o isingit ko doon o kaya naman yung gawain siguro sa bahay, yun, pwede ko sigurong chop-chopin, ipagpaliban yung ibang pwedeng gawin, pwede ka ba yun?
Mm. Mm. Ah, actually, ah, depende din talaga 'yon sa'yo na pero sa nakikita ko naman, oo, puwede naman siya. Ah, do'n sa sinasabi ko nga na, ah, talagang paano ka makakapaglaan ng oras do'n sa, ah, pagsisining mo okey lang ba sa'yo gawin 'yon next year o talagang, ah, pina-prioritize mo talaga siyang gawin ngayon ng ngayong December?
Ah, puwede naman next year siya kasi February pa naman yung pinaghahandaan ko noon. So, siguro nga pu-puwede ko ipagpaliban 'no, para hindi naman ako ano, hindi naman ako masyadong mabag mapagod although, priority ko siya dahil nga baka magahol kasi ako sa oras pagdating ng February, pero puwede ko naman subukan.
Oo, sabagay baka nga magahol ka 'no. Ah, siguro, oo, puwede ka namang umatend doon sa mga, ah, ganap-ganap na 'yan na kahit, ah, ilang oras lang. Ah, tapos babalik ka na do'n sa ginagawa mong, ah, sining, oo tapos, ah, sa tingin mo posible ba 'yon na talagang walang masasagasaan na oras, oo palagay mo?
Um, <tsk> siguro 'no kasi yung trabaho ko is flexible meron kasi akong full-time, meron din akong side hustle pareho naman siyang flexible. So, since 'yong akin namang hobby na nag pinagkakakitaan ko 'no, ay nangangailangan ng medyo mahabang oras para kasi hindi nga puwedeng masisira 'yong momentum, 'no. So, siguro pe pwedeng yung isang trabaho ko, ah, is let's say puwede ko namang gawin sa gabi, tapos yung isa sa umaga tapos yung katanghalian ba hanggang mga around 5 'yon. Puwede kong do'n siguro isingit yung aking pag-ano yung, ah, yung sa aking paglikha ba yung aking create ba ano, ah, tawag activity, oo puwede siguro.
Mm. Oo. Oo. Ah, siguro, oo, puwede ngang, ah, kahit papa'no, ah, i-a-adjust mo yung schedule mo kasi sa nakikita ko, ah, talagang sobrang busy mo 'no, sa araw-araw lalo ngayong, ah, December, 'di ba kumbaga hindi naman puwedeng iiwanan mo yung isang imbitasyon na talagang, ah, mahalaga na na ando'n ka, 'di ba? Hindi naman din talaga puwedeng ilang oras ka lang do'n tapos aalis ka para lang gawin mo yung malikhaing paggawa araw-araw, 'di ba? Ah, siguro i-adjust mo lang mo na lang din talaga siya sa gabi na kahit papa'no bago ka matulog, para, ah, tulad ng sinabi mo, ah, kailangan talaga na ng momentum do'n. Ah, sa tingin mo ba, ah, okey yung gawin yun sa gabi na talagang, ah, tapos ka na sa trabaho mo, nagawa mo na yung, ah, flexi na trabaho mo, yung side hustle mo. Ah, sa tingin mo ba, makakaya mo pa bang, ah, gawin 'yon bago ka matulog?
Hindi na siguro kasi i-maginine mo 'no, sa umaga gagawin ko yung aking isang full-time. Tapos pagdating ng medyo katanghalian hanggang hapon dun ko isisingit yung aking pagkatha o paglikha. Then, sa medyo gabi, yun namang side hustle ko. So, siyempre pagod na ako no'n tapos magluluto ako. So siguro makatutulong din kung chop-chopin ko na lang yung trabaho ko para ng sa gano'n is pagdating ng umaga, ah, kumbaga kasi siyempre kailangan ko pa rin mamahinga 'no. Kailangan ko pa ring magluto, kumbaga alam mo 'yon, ang hirap-hirap isingit pero since kailangan, unang-una, ah, pinagkakakitaan ko, so siyempre nandun yung kailangan ko talaga siyang i-prioritize at hanggang maaari gawin ko siyang consistent araw-araw. So siguro, ganun ang gagawin kong schedule na kumbaga, eh, ah, 'yon yung sa umaga work tapos sa katanghalian yung aking pagga-gawa-gawa ng craft, yung aking mga let's say pagkatha, yung paggawa-gawa ko ng mga cards, o kaya mga no ah, ang tawag 'to, mga notebook, sticky note, siguro sa katanghalian. Tapos sa gabi ay ayun, magluluto, kakakain, tapos yung side hustle ko, then siguro konting pahinga tapos yun, puwede sigurong mamahinga na para ng sa gano'n, eh, pagdating sa umaga, meron na naman akong ener energy 'no, kasi siyempre kailangan ko yun, eh. Pero sa tingin mo ba, ano
Mm. Mm. Oo.
Yung bang halimbawa kung sa tingin mo ba ay halim ano kaya makakatulong kaya kung halimbawa eh, sa isang araw, puro ano gagawa lang ako ng checklist 'no' bang tipong pag-ischedule gawa ako ng to-do list. Halimbawa oo halimbawa oo, halimbawa ngayong araw na 'to, ano kaya kung chop-chopin ko 'yong gawain huwag ko siyang isahin, halimbawa ngayong araw na 'to. Puro tula, tula, tula, tula greeting cards, ah, greeting greeting, greetings puro greetings, greeting saka 'yong mga caption, caption, caption puwede ko sigurong 'yon muna ano? Tapos siguro the next day is do'n ako mag-gugug ah, do'n ako mag-de-design 'no? Design puro design design ,design, tapos siguro the third day is 'yong, printing, 4th day is siguro kung kailangan mag-fold, kung may mga i-fold gugupit-gupitin yung tipong ganun ba para kung sakali man dumating ako sa puntong ng nasa kalagitnaan ako ng ginagawa at may isisingit akong trabaho gawain, hindi ko mararamdaman yung feeling na parang sira ang momentum ko di ba kasi isa lang yung ginawa ko eh, hindi halo-halo sa tingin mo?
Hmm. Oo. Oo. Actually tama ka do'n ah, kumbaga unahin mo munang i-lista yung talagang magagawa mo, ah, kumbaga i-schedule mo kung ano talaga 'yong ah, unang dapat ah, unahin 'di ba tapos ah, pag talagang na-schedule mo na siya, edi, puwede namang i chop-chop nga tama ka puwede namang kinabukasan naman yung yung iba di ba at talagang makakatulong din kung meron kang kasama diyan na kahit papaano makakatulong sayo na talagang tinuruan mo kung paano ah, yung mga pag-lilikha ng tulad ng ginagawa mo sa araw-araw para kahit pa-paano mababawasan yung trabaho mo diyan 'di ba? Sa tingin mo okey kaya yun?
Mm. Oh, oo, sa palagay ko pe-pwede 'yon kaya, <swallows> alam mo sa totoo lang no, tama yung sinabi mo at maraming-maraming salamat sa payo mo tsaka sa oras mo sa'kin, paalam.
Paalam din.